あっ、そうですね。ま、痛みがなかったので、それで陣痛が治まったんですかね。
はい。
そう。で、陣痛もね、しばらく無くて。なんだったらクリスマスの日と、次の日なんかもう、すごい歩き回りましたね。
あ、なるあ、それは意識的にってするいうことですよね？
うーん。あっ、意識的に、うん。あの、子供が、ちこう下りてきてくれるように、うん、すごく歩き回って。で、そしたら、その、え、2日後ですね、27日かな、26日か、どっちかというと26日かな、ぐらの夜にまた陣痛が来たので
あ。 はい。 はいはい。